Estatales, iban a ser elecciones estatales y, eh, muchos influencers, incluso actores o conductores de televisión de del país que son bastante conocidos, comenzaron a subir videos diciendo como de: "Es que yo analicé las propuestas de tal partido y definitivamente me quedo con ese", ¿no?, eh, pero pero ya era como que lo que se conoce como un speech, ¿no?, como ya ya lo tenían Exactamente, entonces, pues, cuando uno lo subió fue raro, ¿no?, porque no, no es gente que usualmente hable de política.
Ujú. Ujú. Ah, genial. Ujú. Sí, su discurso, ajá. Mm. Ujú.
Y después se empezó a hacer como que la cadenita, entonces, de repente había otro y que decía prácticamente lo mismo, solo le cambiaba una que otra palabra y era como de: "Okey", y luego otro, y luego otro, y luego otro, y y ya fue como de: "No, pues, les están pagando, ¿no?, es más que claro", entonces, eh, pues, ahí afortunadamente los multaron porque por ley no se puede hacer eso, eh, pero ese es un claro ejemplo de de la ética, ¿no?, o sea, les pagaron por hablar bien de un partido político.
Ujú. Ah, ya veo. <gasps> Sí. Claro. Claro, uy, sí, qué fuerte ese tema de la política, justamente, pues sí, es algo más muy controversial, y, ¿tienes algún caso, cambiando un poquito de tema, en el que viste o te salió o si, ya sea que te haya salido al azar la cuenta o incluso alguien que hayas seguido y de repente empezó a a cambiar su forma de contenido y ya no te pareció?
Sí. Sí bueno, sí, hasta cierto punto, por ejemplo, e es uno muy fam bueno, muy famoso en en en México, no sé en otros países, pero se llama Werevertumorro, eh
Ujú. Ujú. Ah, claro, sí, sí lo ubico. <chuckles>
ese creador de contenido, este, pues, tenía uno que otro video interesante, la verdad no lo seguía mucho, pero de vez en cuando se juntaba como que con otros creadores y hacían, eh, videos como de de chistes y esas cosas y uno que otro sí me parecía gracioso, y de repente lo cambió a apuestas deportivas, <chuckles> entonces, este
Ujú. Ujú. Ah, mira.
Sí, actualmente hasta <chuckles> Sí, y, pues, la verdad es que no gana, no gana en sus apuestas, entonces, yo, este, ya a partir de ahí dije: "No, no, no", es como meterse en algo que no conoce.
Guau, sí, un cambio totalmente distinto, ¿no? Guau. Ujú. <chuckles> Un desastre. Okey.